Chiaro.
Ho un po' di difficoltà nell'immaginare un di fare magari una routine quotidiana, no, che mi possa un po' aiutare ad ambientarmi. Ehm, hai magari qualche consiglio per me da questo punto di vista? Cioè, magari hai qualche consiglio su che cosa posso fare magari durante le prime settimane proprio, per, non so, trovare un po' la mia strada?
Sì. Okay. Certo, ma guarda, assolutamente, capisco anche questo che mi stai dicendo e ha molto senso, assolutamente. Intanto un un consiglio che che ti do è quello di, ehm, scoprire inizialmente la città che che vorrai andare, ehm, a vivere, no. Anche un pochino, ehm, da un punto di vista turistico, fondamentalmente. Quindi, ehm, farti un po' di giri, insomma, <clears throat> riuscire un po' ad ambientarti proprio, nel negli spazi, capire la conformazione, ehm, capirne un pochettino la storia ed entrare anche così in contatto con con tante persone, no. Andando fuori a mangiare magari qualcosa, ehm, facendo 2 parole eccetera. Intanto può nascere sempre un chiedendo anche consiglio a a persone del posto, no, fondamentalmente. E quindi questo nei, nei primi tempi secondo me ti può un pochettino ambientare e ti può, ehm, anche far capire se è effettivamente il posto giusto dove dove andare a stare per te. Cosa dici?
Bah sì, effettivamente è un buon modo. Cioè, anche questa cosa un po' di giocare al gioco della vita, no, andare all'avventura e capire un attimo la città come funziona. E eventi, magari se c'è qualche associazione, effettivamente, ehm, potrei proprio sfruttare queste settimane di inizio anche per gest diciamo capire un po' la sici la la città, i servizi. Che ecco, questo è un altro po problema del con la preoccupazione di non sapere dove sono i servizi, perché sai, ehm, io comunque sono anni ormai che vivo nella mia città, nonostante abbia fatto qualche trasferimento qui e lì, però ecco, scendo di casa e io a occhi chiusi so dov'è la farmacia, no. Però questa cosa ehm, ecco anche di esplorare la città potrebbe aiutarmi da questo punto di vista. Quindi sicuramente un consiglio pratico.
Certo. Chiaro. Giusto. <chuckles>